जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाई और काम दोनों के लिए मतलब मुझे डिवाइस ज़रूरी है। कुछ भी जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया। तो लेकिन क्या मुझे डिवाइस का ज़्यादा समय तक मुझे फ़ोकस और मुझे वो चीज़ कमज़ोर कर दी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितनी कितना समय सही माना जाता है मेरे लिए कि मैं कितना समय उस चीज़ में बिताऊँ। और जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो मोबाइल की नोटिफ़िकेशन और कॉल और जैसे मैसेज में मेरा बार-बार ध्यान भटक जाता है। तो क्या इन्हें पूरी तरह से मुझे बंद करना सही रहेगा? और मैं एक साथ या मतलब कहीं-कहीं टैब खोलकर काम कर करता हूँ। मल्टी मल्टीटास्किंग मेरे से हो जाती है और मेरा फ़ोकस बिगड़ जाता है इन चीज़ों में। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए पर परंतु 25 या 30 मिनट परंतु मैं उस चीज़ को मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो क्या पढ़ाई या काम के बीच मुझे डिवाइस से पूरी दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि मैं कहीं न कहीं उन चीज़ों में मेरा ध्यान भटकता ही रहता है और कई दिनों तक मुझे ए ऐसा होता है कि जैसे मैं मोबाइल बिल्कुल भी मेरे पास में ना रखूँ, ताकि मेरा दिवा दिमाग बिल्कुल शांत रहे। अ, क्या अगर मैं परिवार और दोस्त के साथ हूँ, तो डिवाइस नियमित रूप से मैं अपनाऊँ या नहीं? तो इसके बारे में आप मुझे कुछ राय दीजिए?
जी। हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और देखिए, जब उससे पहले कि मैं आपको कोई सलाह दूँ, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको एक बेह अच्छी और बेहतर सलाह उपलब्ध करा सकूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो मुख्य काम है वो क्या है? और कब होता है? आप पढ़ाई करते हैं या कोई और काम करते हैं? दूसरी चीज़ है, कौन-से ऐप हैं ज या नोटिफिकेशन्स हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाई को मैं ज़्यादातर अपना मतलब, काम मानता हूँ। अ, आज के समय में मुझे जैसे मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, और वास्तविक रूप से इनका मूल्य है, तो जैसे मैं अपने ज्ञान और उसको विकास को बढ़ाने के लिए, मैं कई एप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ, जैसे डाउटनॉट हो गया और और भी कई चीज़ें हो गई, जिनमें मैं अपने टॉपिक को देखकर उस चीज़ को मैं पढ़ सकता हूँ, अपने पढ़ाई के बारे में फ़ोकस कर सकता हूँ चीज़ पर। पर कहीं न कहीं जैसे अ और अदर एप्लिकेशन होगी, जैसे फ़्लिपकार्ट हो गई और अल अलग हो गए, मतलब इंस्टाग्राम हो गए, फ़ेसबुक, ये कहीं न कहीं मेरा ध्यान भटका देते हैं तो तो मैं उनमें जाकर अपना समय खराब कर देता हूँ। तो मुझे इन डिवाइस की ज़रूरत के अनुसार मुझे मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो जैसे पढ़ाई, सीखने और जानकारी लेने मन मेरा काम आसान नहीं होता है तो या फिर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा समय बिता देता हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पाता इन चीज़ों से। तो डिवाइस हमें मतलब तेज़ जानकारी तो देता ही है परंतु अ, ये इन इसका उपयोग करना मुझे नियमित रूप से नहीं आ रहा है। क्योंकि बिना किसी उद्देश्य से ही मैं इ मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे अंदर ना ही इस चीज़ को लेकर कोई अनुशासन है कि मैं कब मुझे कब मैं पढ़ाई करूँ और कि मेरा फ़ोकस बिगड़ता ही रहता है इस चीज़ पर। तो मैं ऐसे क्या तरीके अपनाऊँ कि जिससे मेरा फ़ोकस बढ़े इस चीज़ पर और मेरा ध्यान एक तरफ केंद्रित रहे?
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तो क्या आप फ़ोन से दुरी उम अ, दूर रह पाएँगे या साइलेंट मोड आपके लिए पर्याप्त रहेगा?
जी, फ़ोन से नहीं, फ़ोन से तो मैं दूर नहीं रह स स सकता क्योंकि कहीं न कहीं मेरे नियमित रूप से मेरे जो पढ़ाई का काम है, वो मेरा उस उससे ही होता है। क्योंकि कहीं न कहीं व्हाट्सऐप पर जो आपके वो बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप चैट्स होते हैं, तो उनमें जो स्कूल का वर्क आता है, तो उनमें मैं कहीं न कहीं अपना ध्यान देता हूँ। तो मैं इससे बिल्कुल दूर तो नहीं रह पाऊँगा। तो मैं कहीं न कहीं जो नोटिफ़िकेशन है, मैं उनको साइलेंट करने में ज्यादातर मतलब अच्छा समझूँगा कि मैं उन चीज़ों से दूर ही रहूँ और मैं पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकूँ अपना। तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है मुझे इन चीज़ों से, पर परंतु मैं फ़ोन को अपने से दूर नहीं रख पाऊँगा क्योंकि इस क्योंकि इन चीज़ों के बिना अ, मेरे पढ़ाई पर कोई बिना मतलब असर पड़ता है। तो इन चीज़ों से मैं दूर रहना और मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन से तो मैं दूरी बना ही नहीं र रख पाऊँगा।
हुँ। जी। हुँ। जी, तो जैसा आपने बताया मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप फोन से दूर नहीं रह सकते और साइलेंट मोड आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। आप नोटिफिकेशंस जो आते हैं उसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें अ, जान चुका हूँ मैं, समझ सकता हूँ आपकी जो दिक्कत है, जो आपको परेशानी आ रही है पढ़ाई करते हुए। तो आप रोज कितने समय या क ऐसा हो सकता है कि बिना डिवाइस के फोकस बनाए रखें?
जी। जी, तो मैं ज़रूर आपके स साथ ये बात साझा करना चाहूँगा, कि जब भी मैं अपने <clicks tongue> किसी मतलब फोकस बढ़ाने के लिए अपने किसी काम को करता हूँ, तो मैं निरंतर रूप से फोन को तो मैं र मतलब कुछ ज़्यादा देर तक सीमित मैं इसको नहीं रख पाता हूँ। केवल 2 या 3 घंटे मैं इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कहीं न कहीं अपने उस पर पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब रोज मोबाईल का मतलब डिवाइस का कितना समय मैं बि इतना बिता सकूँ इस चीज़ पर। तो मैं 10 से 20 मिनट या उससे ज़्यादा
हुँ। जी।
उसको अलग रेख रख देता हूँ और नोटिफ़िकेशन या मतलब कॉल या सोशल मीडिया पर मैं फोकस बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, तो पढ़ाई पर मैं उस समय ज़्यादातर ध्यान देता हूँ। इन चीज़ों को मैं बिल्कुल अपने रूटीन में लेकर चलता हूँ। तो मुझे फोकस बढ़ाने के लिए डिवाइस समय को मैं बाँट देता हूँ और उसका मैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करता हूँ। कहीं न कहीं स्क्रीन टाइम मैं चेक करके देखता हूँ कि मेरा फोकस पढ़ाई पर है या नहीं। परंतु फिर भी कहीं न कहीं मुझे दिखता ही है कि हाँ, मेरा फोकस टाइम मतलब फोन पे ज़्यादा है क और मेरा फोकस टाइम बिल्कुल पढ़ाई पे तो कम ही है।
हुँ।
तो ऐसा कुछ है।
जी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो आप जैसा आपने बताया कि आप पढ़ाई करते हैं और उस दौरान आपके फ़ोन में आपका जो ऐप्स हैं, जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पे नोटिफ़िकेशन आते हैं तो सबसे ज़्यादा आप उस वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो कुछ आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से ऐप्स हैं जो आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं?
जी। जी, मैंने अ, जैसे बिल्कुल मै अप मैंने आपको बताया कि मैं जैसे पढ़ाई के लिए मैं डाउटनट ऐप को मैं मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। तो मैं उस पर ही अपने पढ़ाई के लिए रिलेटेड जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं, मैं उस पर जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ उन चीज़ों को, तो मुझे कहीं न कहीं उन चीज़ों का समाधान भी मिलता है। परंतु जब मैं इस चीज़ों को इन चीज़ों से वापस बाहर आ जाता हूँ, मैं उस चीज़ को बंद कर देता हूँ ऐप्लीकेशन को। परंतु फिर बाद में उस चीज के नोटिफ़िकेशन आते हैं और मुझे परेशान करते हैं कि आओ देखो ये च ये क्वेश्चन कैसा है, ये कैसा है। फिर वो कहीं न कहीं मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि, मुझे पहले वाला जो पढ़ाई का काम है, वो मुझे वो ही याद नहीं रहता। तो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है इन चीज़ों से और जैसे कहीं न कहीं ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स अ, क्लासेस मैं जॉइन करता हूँ, तो इनका पूरा सकारात्मक उपयोग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अलग-अलग जो ऐप्लीकेशन है मेरे फ़ोन्स में, वो मुझे ये करने के लिए मजबूर नहीं मजबूर कर रही है। तो कहीं न कहीं जो मैं इन चीज़ों को कर मैं सहायक बन बनना चाह रहा हूँ और मेरा नियंत्रण बिल्कुल भी इन चीज़ों पर नहीं है, कि मैं कैसे अपने डिवाइस की डिवाइस का उपयोग सही दिशा में करूँ और भविष्य पर आने वाला मतलब अच्छा काम कर सकूँ, ना कि किसी मतलब समय मैं अपना समय बर्बाद कर सकूँ।
हुँ। हाँ जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। और देखिए सबसे पहले तो आप ना बिल्कुल किसी भी तरह से परेशान ना हों और मैं आपकी ज़रूर इसमें मदद करूँगा। तो जैसा आपने बताया कि आप पढ़ाई करते हैं, तो उस दौरान जो आप ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसके नोटिफ़िकेशन आते हैं तो उसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उसके लिए देखिए आप नोटिफ़िकेशन ऑफ कर सकते हैं या कस्टम सेटिंग्स में जाकर या ऐप्स में जो लिमिट्स के सुझाव होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये चीजें आपकी बहुत मदद करेंगी क्योंकि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक़्त आपको अगर नोटिफ़िकेशन आता है, तो कहीं न कहीं जो आपका ध्यान है वो पढ़ाई से हटकर दूसरे ऐप्पों की तरफ चला जाता है चाहे वो कोई गेम है, चाहे कोई और ऐप हो सकता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप अपने फ़ोन की कस्टम सेटिंग्स में जाकर उन नोटिफ़िकेशन्स को ऑफ कर दें। इसके अलावा, फ़ोन दूर रखना जैसे अलग रूम में रखें या फिजिकली बाधाएँ बनाना या जैसे आप अगर अपने पास भी रख रहे हैं तो साइलेंट मोड में रख सकते हैं, नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको पहुँचा सकती हैं क्योंकि फ़ोन दूर रखना एक ऐसा विकल्प है, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप फ़ोन तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचने के लिए खुद को बचाने के लिए, आप सबसे बढ़िया तरीका यह अपना सकते हैं कि उस फ़ोन को आप साइलेंट मोड में रख सकते हैं। या फिर आपके जो नोटिफ़िकेशन्स आते हैं और जिस भी ऐप के नोटिफ़िकेशन्स आते हैं, उन्हें नोटिफ़िकेशन्स को आप बंद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप छोटे परीक्षण अपनाएँ यानी कि नियम सेट करके 1 सप्ताह आजमाएँ और फिर समायोजित करना सीखें, आप ने नोटिफ़िकेशन ऑफ किए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो नोटिफ़िकेशन्स की वजह से कोई पढ़ाई का ज़रूरी ऐप है, उसका नोटिफ़िकेशन तो आपने बंद नहीं कर दिया। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इस चीज़ से आपको कितना फायदा हो रहा है वो चीज आप अगर उसको रूटीन में शामिल कर लें, तो वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। और दूसरी चीज़ डिवाइस फ्री समय अगर आप अपने लिए निकाल पाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर स्थिति हो सकती है। यानी कि कुछ ऐसा समय जब आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसा समय निकालिए कि आपके आसपास में, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन या फिर कोई टीवी वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी डिवाइस ना हो जिससे आपको दिक्कत या परेशानी हो पढ़ते हुए। तो आप इन अगर छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाते हैं, तो आपका जो फ़ोकस है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और दूसरी चीज आप फ़ोकस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन या योग का सहारा भी ले सकते हैं, उससे भी आपको जो अपना फ़ोकस है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जी।
तो, हाँ। जी। जी। जी। हुँ। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो मुझे आपकी सलाह बहुत ही अच्छी लगी, जो आपने छोटी-छोटी बातें बताई मुझे और मुझे समझ आ गया है कि मुझे डिवाइस पर ज़्यादातर अपना बिना उद्देश्य के मुझे समय नहीं बिताना चाहिए। और मैं आपकी बातों को कोशिश करूँगा कि आपकी बातों की बताई गई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मन मैं इसे अपनाऊँगा, ताकि मेरा ध्यान और समय दोनों बेहतर रहे। और धन इसके लिए धन्यवाद।
हुँ। जी। जी, मुझे भी उम्मीद है कि आपको मेरी दी गई सलाह पसंद आई होगी। भविष्य में कभी आपको सलाह की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। धन्यवाद।